Okay, okay, beh, questa è una cosa molto interessante sai, ehm, di solito è un dibattito eterno, no, questo del testo melodia, però può darsi che il tuo apprezzamento per la melodia derivi anche dal fatto che, comunque, suoni uno strumento, no, mhmm, ti ritorna? Mh.
Mh-mh. Ma può essere comunque sono sensibile alla musica in generale. E comunque, secondo me, a parte il linguaggio, vero e proprio, verbale, ci sono tanti tipi di linguaggio e visto che sono un'amante della danza, ehm, dei concerti, del movimento, comunque, ehm, lo strumento, la base, ehm, ti fa connettere con un linguaggio corporeo, che per me è molto importante. Ehm, di fatto credo di ballare più che cantare, <laughs> nella mia quotidianità. Mh.
Certo, certo. Sì. Ah certo. Beh, assolutamente. <chuckles> Bellissima questa cosa, okay. Quindi ti piace proprio sentire la musica in tutte le sue sfumature, beh, bello, bello. E senti, un'altra cosa che ti chiedo, no, sempre, mhmm, sull'ambito canzone che riporta all'infanzia. Solitamente quando si parla di questo tema è, uhm, un po' difficile non parlare di di sigle, di cartoni che c'hanno un po' accompagnati, no, quindi mi chiedevo se ci fossero dei cartoni che guardavi molto durante la tua infanzia e di cui ti ricordi ancora per, l'appunto, la sigla.
Sì, sì, sì, sì. L'ho valuta Mh. Sì. Mh-mh. Certo, sì, qui anche queste canzoni sicuramente, a parte anche lo zecchino d'oro che non ho menzionato, che mi riporta tantissimo all'infanzia, uhm, ci sono anche i cartoni animati, i manga giapponesi della mia epoca, ehm, stile, ehm, Mila e Shiro, ehm Georgie, Holly e Benji, Lupin, sono le canzoni intramontabili e poi tutte le canzoni di Cristina D'Avena che mhmm, che accompagnano tantissimi cartoni e l'immaginario dei bambini, delle bambine italiane degli anni 80, 90. Ehm, bello, ehm, fanno mi fanno ricordare momenti veramente gioiosi, eh.
Certo. Sì. Ah! Fantastiche. Sì. Mh-mh. Certo. <chuckles> Mh. Eh beh, assolutamente. Sì, sì. Mh. Mh-mh. <chuckles> Molto bene, molto bene. E a ad oggi dato che mi hai detto che vivi all'estero, quando tu ti ritrovi ad ascoltare canzoni, che mi sembra di capire non sono sempre italiane, dici che la "barriera" tra virgolette, linguistica, in qualche modo riduce l'emotività, le sensazioni che tu provi con quella canzone o dici: "No, in realtà ci entro tranquillamente in contatto"?
Mh-mh. Mh. Sì. Mh. No, però sì, a volte può succedere, sì, sì, sì, sì, sì può influire, sicuramente. <chuckles>
Okay, <chuckles> ho capito, ho capito. Assolutamente. Beh, mi sembra più che lecito. Va bene, guarda, io ti ringrazio veramente tanto per questa conversazione super interessante e, altrettanto, piacevole e mi è mhmm, mi è stato veramente d'aiuto sentire il tuo parere a riguardo e ascoltare le tue esperienze.
<chuckles> Anche per me è stato bellissimo rievocare tutti questi momenti insieme e ti ringrazio tanto per avermi ascoltata. <chuckles>